Do mình thấy là do cái môi trường ở đây ấy, là đồng nghiệp ở đây rất là trẻ trung này, mình thấy họ rất là trẻ trung này, họ rất là năng động luôn, và họ ừ, hỗ trợ, ừm, mình rất là tốt luôn ấy. Ờ, cả những cái người nhân viên và cả những cái người quản lý ấy, đều rất là tốt và người ta hỗ trợ mình rất là nhiều để mình giúp mình hòa nhập nhanh nhất có thể ấy. Và mình thấy là, ơ, mình hòa nhập cũng rất là nhanh, mình vào mình làm rất là tốt. Mình có nhiều động lực hơn để mà đóng góp cho công ty bởi vì là mình thấy ai người ta cũng đóng góp cho công ty rất là nhiều, và ai người ta cũng làm việc hết sức ấy, thế nên là mình không thể nào mà đứng ngoài luồng được ấy. Kiểu như vậy. Ừm.
Ừm. Vậy hả? Ừm. Hiện đại ha! Đúng rồi, ừm. Wow. Ừm. Mình hiểu rồi! Ừm. <laughs> Đ có nghĩa là cái tâm thái của mọi người làm việc lúc đó cũng rất là nỗ lực, rất là cố gắng, ai ai cũng làm việc, gọi là, ờ, rất là nhiệt tình, đó, thì thành ra lúc đó là bạn cũng ở một cái tâm thế là bạn sẽ phải tích cực, bạn sẽ phải chủ động để mà có thể hòa nhập với mọi người. Ê, tính ra cái, gọi là, cái cái môi trường làm việc mà nhiều bạn trẻ năng động thì rõ ràng có rất là nhiều lợi ích quá ha. Ờ.
Ừ. Đúng rồi đấy, thì mình thấy là, ơ, cũng cũng, ơ, ờm, được đấy chứ. Bên kia thì toàn người già xong rồi ì ịch ra, xong rồi cứ đùn đẩy công việc cho nhau, trong khi bên này thì mọi người làm việc rất là nhanh, trời ơi, mọi người làm siêu nhanh. Bên lúc đầu ấy, mình ở bên công ty cũ thì mình cũng thuộc dạng là người trẻ đấy, thì, ờ, mình tưởng là mình nhanh rồi, mình mình đã rất là tự tin về cái khả năng nhanh của mình rồi đấy. Nhưng mà bên này thì, trời ơi, mọi người nhanh lắm. <chuckles> Ừ. Ừ, ừ, đấy, cũng hơi sốc nha, xong rồi là nhưng mà, kiểu như là, sau một thời gian thì mình làm việc thì mình cũng đã bắt kịp được với cả họ, và, ờm, ừ, thậm chí là mình còn học hỏi được rất là nhiều, và mình còn, kiểu như là, tiến xa hơn họ nữa cơ. Đó. Mình được giúp đỡ, người quản lý giúp đỡ mình rất là nhiều, họ, kiểu, cái chị quản lý đấy, kiểu, rất là có cảm tình với mình. Ờm, thế là chị ấy hỗ trợ mình rất là nhiều trong công việc, và hai chị em mình thấy người ta phấn đấu quá, người ta cố gắng quá làm làm cho mình là nhân viên mà mình cũng, kiểu, phải phải quyết tâm là phải đi theo. Ừ, phải đi theo. Đó. Nên là
Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm, ừm. Okay. Okay, ừm. À, hông bạn, hông bạn. <chuckles> Ừm. Hay vậy. Ừm. Ừm, đồng ý! Ừm. Đúng rồi. Phải đi theo, đúng rồi, đó, ừm. Hợp lý quá chừng luôn. Ừm, nhưng mà bạn, ờ, trong cái khoảng thời gian mà bạn gắn bó với cái công việc mới đi, thì bạn thấy có một cái điều gì đó là một cái trở ngại, cái khó khăn cho bạn khi mà bạn bắt đầu ở cái vị trí đó?
Ừm.

Ừm, mình chỉ thấy là cái khó khăn là, kiểu, cái guồng ban đầu của họ quá là nhanh ấy. Và nếu như là một cái người nào đấy mà cái, ưm, ưm, sự thích nghi hơi thấp thì khả năng là sẽ bị bỏ lại rất là xa ấy, kiểu như thế. Nhưng mà ừ, ừ, cũng may là mình cũng bắt kịp rất là nhanh. Thế cho nên là, ừm, tự nhiên mình lấy lại được cái tự tin cho bản thân của mình ấy, là, "Ơ, hóa ra là mình cũng có tố chất trong cái công việc này đấy chứ, chẳng qua là trước kia mình mình không được sử dụng, thành ra là mình bị quên đi." Ấy, thì, sang bên này thì mình đúng rồi.
Ờ, cũng đúng, ừm. Ừm. Mình hiểu, ừm. Đúng rồi, chính cái môi trường mới, ờ, chính cái môi trường mới, cái sự, gọi là, năng nổ, cái sự nhiệt huyết của cái ở trong cái môi trường mới đó, mới, gọi là, có thể là đánh thức cái cái cái giá trị ở trong cái con người của bạn, đúng hông, trong cái cách làm việc của bạn nè? Ờ, rất là hay. Ừm.
Đúng rồi đấy. à mình nhận thấy là sau 1 năm mình làm việc ở cái công ty đấy á, thì, ừm, mình cảm giác như là cái số lượng kiến thức mình được học này, cái số lượng công việc mà mình làm này, hay là cái cái khả năng thăng tiến của mình ấy, ừm, cái khả năng phát triển của mình nó phải bằng 3 năm ở bên công ty cũ. <laughs> Ừ, ấy.
Ừm, à. Ừm. Thế đó hả? Wow! Xuất sắc vậy, ừm, rõ ràng nha, hông phải chỉ riêng cái môi trường làm việc ở đó tích cực mà bạn, à, còn phải là, ừm, rất là nỗ đực lực, rất là cố gắng để mà bạn, ờ, hòa nhập với cái môi trường đó và để mà bạn học hỏi và thích nghi nữa. Ờ, cái cái khoảng thời gian, cái sự nỗ lực đó rất là có ý nghĩa với bạn luôn. Vậy thì hổng biết nha, ờ, từ cái, gọi là, thất bại đó nó mang đến cho bạn một cái lợi ích, một lợi ích rất là lớn về cái cái phần mà bạn có thể là, à, tìm kiếm, khai phá về cái khả năng làm việc của bạn nè. Vậy thì còn có cái, gọi là, lợi ích nào ở bên cạnh cái lợi ích đó nữa hông bạn?
Đó. Ừm. Đúng rồi. Ờ, thì mình thấy là ở đây thì được, ừm, ờ, được tạo điều kiện về để cho mọi người được phát triển theo cái hướng có l tức là cái hướng, ơ, ưu điểm của mỗi người ấy. Ai có ưu điểm gì thì sẽ được, ờ, tạo điều kiện theo cái cái hướng đó. Ừm, thì mình thấy là nó nó rất là hợp lý luôn. Thì mình cũng được phát triển theo cái hướng ưu điểm của mình, thành ra là mình mình phát triển nó nhanh hơn, mình đi nhanh hơn. Đấy, thậm chí là mình còn thăng tiến nhanh hơn, mình còn được thăng cấp nữa trong khi bên kia mình làm 6 năm trời, mình không hề được thăng tiến gì hết, ưm, không ai động viên mình cả. Đấy, làm mình mất đi rất là nhiều động lực trong cái công việc luôn á.
Ừm. Thế hả? Ừm, đồng ý. Ừm. Bình thường, đúng hông? Ừm. Đó, hợp lý. Ừm. Ừm. Nhưng mà quay lại đi, quay lại cái khoảng thời gian đó, nếu như mà bạn, gọi là, có cơ hội lựa chọn lại đi thì bạn có đồng ý là bạn sẽ gắn bó với cái phông việc cũ 6 năm để mà bạn chấp nhận một cái thất bại đó để mà nó là một cái bước đệm cho bạn quay lại cái cái một cái, ờ, gọi là, khám phá một cái con người mới khi mà bạn làm việc hông?
Thực ra thì mình vẫn hy vọng là mình sẽ, ơ, gọi là, trưởng thành sớm hơn, có một cái thất bại sớm hơn để mình nhận ra, chứ thay vì là 6 minh mất, a, mất 6 năm. Nếu như mà mất 3 năm thôi thì có lẽ là ừ, nó hơi lâu.
Vậy hả? Ờ. Cũng cũng, ưm, lâu ha. <laughs> Rồi, mình hiểu rồi, nghe bạn chia sẻ về cái lần thất bại rõ ràng nó mang đến cho bạn một cái lợi ích rất là lớn và, ờ, bạn thậm chí là bạn còn khám phá, bạn còn hiểu bản thân bạn hơn nữa, bạn rất là, gọi là, tích cực ở trong, ơ, gọi là, công việc, đúng rồi, trong cuộc sống nữa. À, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Bây giờ đã tự tin hơn, đó. Ô kê, cảm ơn bạn đã lắng nghe nha. Chào bạn.
Ô kê, tạm biệt bạn.